いや、そうですよね、やっぱお菓子って買うと高いのもあるし、まあ、自分で作っちゃうと、まあ、なんか結構多めに作れるじゃないですか。んちょっと節約にもなるし、ま、見た目も把握出来るし、
あ。 えええ。 あ、はい。 あ。 ええ。
ま、味も満足で、で、作る時間は食べなくて済むし、とかなんか作るのって結構ストレス発散にならないですか？うんうん。
あ。 あ、はい。 あ、確かにあの、お料理って、あの、一生懸命、その、作ってる時ってすんごいストレス発散なります。なります。あ、それいいですね。なんかあの、やっぱり料理はね、あの普段仕方ないから作るっていうとこあるんですけど、お菓子ってやっぱりこう特別なもので、なんか自分のために作るってすごい贅沢な時間だから良さそうですね。
ね、なりますよね。うんうん。 うんうんうんうん。 うんうんうん。